Mh-mh.
Noi tipo a febbraio eravamo ultimi, e siamo riusciti a arrivare secondi, perché poi, ehm, son diventati tutti scontri diretti da vincere.
Mh, okay. Okay.
Abbiamo fatto un'impresa incredibile, cioè era tu proprio divertente arrivare fino al secondo posto.
Rimontone assurdo parten
Esatto, esa gli Underdogs.
Gli Underdogs, grandi grandi. Sì, sì, sì. Quindi tu nel nella tua vita che hai fatto s ehm, prevalentemente calcio, o anche altri sport?
Sì, sì, sì. E quindi erano pochi pure. Allora da piccolo in realtà facevo basket, poi per lo stesso motivo ho detto: "Basta", ehm, <clears throat> appunto mi ero un po' non è proprio annoiato, però è sempre un po', uhm, il fatto di essere troppo competitivi poi mi stufava e non ero neanche così bravo da dire: "Reggo il livello competitivo", quindi ho detto: "Va bene, basta".
Ah! Okay. Mh-mh.
Ehm, e appunto è lo sport che ho praticato per più tempo, perché è anche quello che mi piaceva di più.
Sì.
Poi appunto piano piano, ho scoperto che in realtà, uhm, il basket era più bello e allora basta, ho cambiat
Del calcio, no?
Cioè scusami, contrario, poi il calcio mi è piaciuto di più, quindi ho cambiato al contrario.
Mh. Ah, okay.
Sì, sì, mi son confuso.
Ma sai che invece forse ma sai che forse invece a me piacerebbe più il basket?
Ah sì?
Boh, almeno mi sembra, poi non l'ho mai praticato, però uhm non lo so, forse
Eh beh, ma per certi aspetti il basket è fantastico, poi hai tutti i vantaggi degli sport di squadra normali diciamo, quindi

Mh, mh, mh. Pensa io in prima media per, diciamo, farmi accettare da dalla classe, siccome c'era uno che giocava nella Lazio allora ba faceva tutto il figo, no, io ho detto: "Vabbè io gioco alla Roma." <chuckles> E e dice: "No, ma come fai a gioca alla Roma che non sei bono?" Così. Dice: "No, perché io sono ambi sinistro." Gli ho detto. <chuckles> Un giorno, viene questo, tipo, io non me l'aspettavo, viene con tutti i nomi dei giocatori della Roma e non c'era il mio nome.
Okay. Ah beh, certo. <laughs> <laughs> <laughs>
Quindi io mi sono immaginato: "Pensa a questo che s'è messo lì col padre, tipo, a cercare tutti"
per per smentirti.
E esatto. Cioè si sono messi lui e il padre a cercare un ti i nomi per smentirmi a me, a e am e Però beh, di a sì, aneddoto divertente. Ma io davvero, non so c non so come reggeva in piedi quella scusa, però neanche dentro la mia testa, eh, eh. Davvero. 11 anni, già ero il genio un genio a inventa' 'ste cose io, eh. Mh, mh. Poi vabbè in realtà ero un bel macellaio a calcio, cioè tipo capito? Eh.
<laughs> Però ce l'avevano fatta. Eh, beh. <chuckles> Ambi sinistro. <chuckles> Eh beh, eh beh. Ah okay, quindi i calci che avevi imparato li usavi tutti.
Sì, sì, sì, tipo low kick sulla tib no a parte gli scherzi, però sì diciamo che, non lo so, non ho mai capito se sono bravo o non sono bravo, sono mediocre. Comunque qualche partitella divertente poi c'ho avuto la fortuna di farmela.
<laughs> Eh, beh. Sì, l'importante è divertirsi poi, qualsiasi sia l'abilità alla fine ti diverti.
Esatt Mi so divertito forse il più cioè il momento in cui mi sono divertito di più a calcio è stato a scuola proprio perché, mhmm, c'era un campetto non troppo grande, tranquillo, dove giocavamo in set sei, 6 contro 6, 8 contro 8 e ci divertivamo. E quando non giocavamo a calcio giocavamo a basket, quindi pure lì
Ah, okay. Sì, sì, sì, eh, certo. Ah bene, bene, sì, sì, sì. Noi invece a scuola siamo sempre a fare pallavolo, cioè eravamo sempre a fare pallavolo, tutte le lezioni.
Mh. Esatto, lo so, lo so. Mh, lo so, lo so. Noi anche, solo che poi ci siamo ribellati perché comunque
Eh beati voi. <chuckles>

Uhm, io me ne son reso conto perché nel periodo in cui facevo kick e poi me facevo le partitelle a scuola di calcio, ero bravo, capito, paradossalmente perc riuscivo a gestirmi bene le gambe, gli allunghi, le cose, e ed era divertente perché io mi sono sempre reputato comunque uno poco bravo a calcio, no, in un certo senso.
Okay. Ah! Okay, beh certo, certo. Okay, quindi ti eri un po' smentito.
<tsk> Sì, sì, alla fine sì. E mol eh. Ehm, e quindi quando vincevamo una partita, anche a scuola sembrava un obiettivo di quelli, capito, no. Per me poi, nel mio caso, che praticamente mi prendevo una rivincita personale contro tutti quelli che che da piccolo mi dicevano: "Non sei capace, non sei capace", no?
Eh beh, meglio, meglio. <chuckles> Sì, sì, beh certo. Poi Eh, esatto. Certo, certo, decisamente. E invece appunto per te un rad un raggiungimento di un obiettivo ti gratifica proprio, o è solo rimane una casa sportiva e basta?
Eh. Beh, nel senso, dipende generalmente- generalmente mi gratifica proprio perché comunque lo sport ha un impatto anche sulla tua psicologia, quindi sulle endorfine, sulla serotonina, no, quindi che sia un obiettivo, uhm, calcistico, no, raggiunto perché hai fatto la partita bella e tutto, oppure un obiettivo di s quanto hai spinto in palestra oggi, secondo me comunque in entrambi i casi comunque ti ti fa sentire bene, no, quindi diciamo ti dà quel senso di appagatezza? Soddisfazione?
Certo. Sì, sì, sì. Eh beh, certo. Sì, sì, sì, a pagamento comunque è molto alto se se raggiungi un traguardo che poi comunque sai che ti dà anche dei benefici al tuo corpo, comunque.
Eh. Appagamento, sì. Esatto, quindi diciamo che per quello ti dicevo mi vorrei allenare prima dell'ora di pranzo, perché se mi alleno prima del dell'ora di punta, diciamo, uhm, posso spingere anche un pochino di più, perché meno caldo. Cioè io io io sto sudando, capi io adesso mentre parlo sudo. Ehm
Certo, sì, sì, sì. Eh no, ma io sono nella tua stessa situazione, guarda. <chuckles>
<giggles> Quindi, cioè s pensa se mi alleno e fidati che quando mi alleno sudo. E
Eh beh, io ti capisco proprio. Anche io mi ricordo e diventavo proprio un lago, quando mi alleno.